ก็คือเหมือนตั้งเป้าไว้ว่า ถ้าจะมีลูกก็ต้องมีก่อน 35 หลังจากนี้ ก็จะไม่มีแล้ว แล้วก็พูดไป ถึงความ เขาเรียกว่าไรอะ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ได้ค่ะ ถ้าลูกเนี่ยป่วย หรือว่าผิดปกติอะไรคุณโอเค ใช่ไหม ถ้าเราจะไม่ไปต่อกับการตั้งครรภ์ในครั้งนี้อะค่ะ เพราะว่า ซึ่ง ซึ่ง ซึ่งเราก็กลัวค่ะ ถ้าสมมุติว่าลูก เกิดผิดความปกติขึ้นมา แล้วใครคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรขึ้นมา ใครจะดูแลลูกอะค่ะ เรา เรามองไปถึงตรงนั้นน่ะค่ะ ก็คุยกับ ใช่ค่ะ ก็เลยคุยกับคุณ ส สามีว่า ตรงเนี้ยขอความชัดเจนเลยนะ ถ้าเราตัดสินใจอะไรอะ ขอให้เข้าใจนะ แล้วซึ่งทางเขาก็โอเค เขาเห็นด้วยกับความคิดของเราค่ะ ก็ ก็แฮปปีดี ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ เออ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ อืม อ๋อ คิดแบบนั้น อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ดีค่ะที่คุยกันล่วงหน้าแบบนี้ เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะได้แบบว่าตัดสินใจกันได้แบบรวดเร็วมากขึ้น แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะ? เพราะว่าได้คุยกันล่วงหน้าแล้วเนาะ แล้วก็ได้ปรึกษาหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันแบบตรง ๆ เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ถือว่าได้คุณสามีที่ตามหลักเกณฑ์ที่เราต้องการมาเลยไหมคะแบบนี้?
ใช่ ใช่ ใช่เลย ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ ตรงกามหลักเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้เลยว่าหลัก ๆ เลยเนี่ย <chuckles> ขอบคุณค่ะ คือหลัก ๆ เลย ก็คือขอให้คนที่เข้าใจเรา เข้าใจในไลฟ์สไตล์เรา แล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง อย่างเงี้ยค่ะ ก็ คือตรงเนี้ยคิดว่าเป็นหัวข้อหลัก ๆ เลยของการมีชีวิตคู่ร่วมกันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ยินดีด้วยนะคะ ค่ะ ค่ะ อา ดีค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์วันนี้เนี่ย ค่ะ
ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ แล้วก็ยินดีมากเลยค่ะ ที่ได้มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวค่ะ

อ๋อ กลายเป็นว่า เพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ย มาจากครอบครัวที่มีอะไรจะต้องถามกันก่อน ใช่ไหมคะ เขาก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ! ทำไมเราถึงได้ซื้ออะไรที่แบบไม่ได้มาถามเขา เหมือนที่เขาเคยทำกับที่บ้าน หรือว่าที่บ้านเคยปลูกฝัง หรือว่าเลี้ยงดูเขามาแบบนั้นใช่ไหมคะ? อา เข้าใจเลยค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วก็เหมือนกับว่าเขา เขารู้สึกว่า เขา เขาไม่ได้ เหมือนเขาไม่ได้เป็น 1 ในผู้ช่วยเราอะค่ะ เหมือนเขา เหมือนเราไม่ไปปรึกษาเขาอะค่ะ เขาก็เลยเหมือนงอน ๆ น่ะค่ะ แบบว่าทำไมจะซื้อของทั้งที ทำไมไม่ปรึกษาเขาก่อนที่จะซื้อเข้าบ้าน อย่างเงี้ยอะค่ะ ซึ่ง
อือฮึ อ้อ ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ แล้วคุณมีคำตอบยังไงให้เขาคะ? เขาถึงได้กลายเป็นว่างอนแบบนั้น ค่ะ
คือตอนนั้น ตอนนั้นด้วยความที่ยังไม่เข้าใจกันนะคะ ก็เลยตอบไปว่า "ก็อันนี้ก็จำเป็นต้องซื้อนี่ แล้วอีกอย่างก็เป็นตังค์ของเราอะค่ะ" ก็เลยตอบไปแบบนั้นด้วยความที่แบบว่า ด้วยความที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่า ถ้ามีความคิดยังไงก็พูดไปแบบนั้น แต่ทางเขา
อะฮะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อืม ค่ะ อา ก็คือคุณเป็นคนพูดตรง ๆ เหมือนที่ได้รับคำสอนมาจากที่บ้านเนาะ เพราะปกติก็เป็นลูกคนเดียวอยู่แล้วด้วยเนาะ ก็อาจจะเป็นคนที่ เมื่อเราเป็นลูกคนเดียวเราก็ไม่ต้อง อาจจะไม่ต้องอะไรมาก ใช่ไหมคะ เราก็คิดของเราแบบนั้น เราก็ตอบไปแบบนั้น อืม เข้าใจได้ค่ะ อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้ว แล้วก็คือ คืออันนี้ก็คือเหตุการณ์ครั้งที่ 1 นะคะ แล้วเหมือนก็ เรา ทางเราก็รู้สึกผิดอะค่ะที่แบบว่า เฮ้ย! ทำไมเรา เราไม่ได้มองเขาเลย แล้วเราก็เลยแบบขอโทษเขา แล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ย! เหมือนเราพูดไม่ให้เกียรติเขา อย่างงั้นน่ะค่ะ ในตอนนั้นน่ะ ก็คือต่างคนต่างขอโทษนะคะ ใช่ค่ะ ใช่
อืม ค่ะ อ้อ อืม อา ก็ดีนะคะ คุณยังมีสติ อา ดีค่ะ มีสติทั้งคู่เลย อุ๊ย! ดีเยี่ยมเลยค่ะ แล้วยังไงต่อเหรอคะ? อือ
ใช่ค่ะ คือ แต่คือในเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งค่ะ บางทีอะค่ะ บางทีตอนที่เราเหนื่อย หรือว่าเรา เราเบื่อ ๆ อะค่ะ เราจะเป็นคนนั่งเฉย ๆ
อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อา เข้าใจ ค่ะ อืม ๆ
นั่งเฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันน่ะค่ะ เหมือน ท เหมือนนั่งโง่ ๆ อะค่ะ ไม่ได้แบบว่า เหมือนปล่อยอารมณ์ไปเฉย ๆ อะค่ะ แล้วคราวเนี้ยทาง ทางคุณสามีอะเขาก็เห็นเราเหมือนนั่ง เหมือนนั่งอารมณ์ไม่ดีอะค่ะ เพราะด้วยความสีหน้าเหมือนหน้านิ่ง ๆ อะค่ะ เขาก็คิดว่า เราโกรธเขา
อ๋อ แบบนั้น อะฮะ ค่ะ อือฮึ อา อ๋อ อ้อ ค่ะ อะฮะ อ๋อ แล้วยังไงล่ะคะแบบนี้?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่คือเอาจริง ๆ อะ พื้นฐานของนิสัยเนี้ย คิดว่าน่าจะมาจากที่เป็นลูกคนเดียวอะค่ะ พอมีปัญหาอะไร หรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจ หรือว่าเบื่อ หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นคนที่เก็บไว้คนเดียว
ค่ะ อืม อา ค่ะ